А хочу поделиться с тобой своей такой проблемой, которая меня давно беспокоит. И наверно, с момента, а, появления у меня ребёнка. Знаешь, раньше я как-то была всё время расслабленная, в хорошем состоянии. Вот, а теперь, когда так много обязанностей, я вот практически 24 на 7 чувствую напряжение, и мне бывает очень сложно расслабиться. То есть, я бы даже сказала, что я расслабляюсь тогда, когда, вот, ребёнок уснул, и я могу, там, сесть почитать книгу, там бы зажечь свечи, например. А, и вот тогда у меня получается, знаешь, выдохнуть. Вот, но всё равно, э э, знаешь, есть напряжение от того, что, а вдруг сейчас ребёнок проснётся, вдруг он заплачет, да, или произойдёт что-нибудь ещё. М, то есть, вот эти моменты расслабления, они на самом деле длятся недолго, да. От и днём тоже у меня нет времени, допустим, чтоб, там, посмотреть фильм, да, и прилечь на диван, а, или нет времени помедитировать, да. Хотя, вот, чтобы расслабиться, я пытаюсь время от времени медитировать, и мне это помогает. Я чувствую, что это влияет на моё состояние. От но я бы хотела, чтобы вот это состояние расслабленности, да, оно стало постоянным. Я знаю, что у некоторых получается, да, и в суете дел быть расслабленными. А вот, но у меня пока нет, потому что знаешь, очень много задач, очень много желаний, очень много целей, да, много всего надо делать. И как будто бы, э, даже когда есть время отдохнуть, да, я могу прилечь, но вот эти дела, они всё равно в моей голове, и они меня тяготят. Да, и, то есть, даже если физически я расслаблена, получается, что я не расслаблена психологически, и тело всё равно такое напряжённое. И, вот, я хотела с тобой это обсудить. И, может быть, ты мне сможешь дать какие-то хорошие советы, а, как мне эту ситуацию улучшить. Вот, потому что она мне так порядком поднадоела.
Так. Понимаем. Так. Понимаю. М-да. Конечно, да, это, м, я очень понимаю то, о чём ты говоришь, вот. То, что ты описываешь, это такое, <tsk> а, даже хроническое внутреннее в напряжение родителя. Вот, особенно, а, так как ты сказала, что ты мама, да, и оно накапливается тоже, а, месяцами, годами в год. М, это естественная реакция, а, твоя, а, и так людей в подобной ситуации, которые, вот, как бы, живут, э, в таком режиме, на посту, как бы, да. Вот и, ам
Да, точ Точно, да.
м, на самом деле, а ты не должна быть, э э, расслабленной, вот, 24 на 7, да, твоя нервная система, она просто устала быть вот в этой режиме готовности. М, вот. Конечно, когда ребёнок маленький, то мозг, он буквально, вот, работает как сигнализация, как ты описываешь, да. Вдруг заплачет, ещё что-то нужно. Вот, и отсюда ты, э, расслабляешься, да, когда вот только он заснул. А, скажи, пожалуйста, м, такой уточняющий, а, вопрос. А твой партнёр может брать на себя, а, й, ребёнка на пару часов, э? Э, или всё рядом с тобой держится? Сколько ребёнку лет?
Ан так. М, знаешь, а, на самом деле мой партнёр, он много работает, да. И получается, что он и утром рано уходит, и вечером может поздно возвращаться. И как-то мне помогать и брать ребёнка на себя немножко он может только на выходных. То есть, он мне иногда, да, позволяет утром выспаться. Да, ну, ре ребёнку год с небольшим. Ну вот, поэтому ты понимаешь, да, что это такой непростой период ещё. И, м, в общем, м, к кому-то обратиться за помощью у меня редко получается. Потому что, там, бабушки, дедушки, они тоже не рядом, а муж, ан весь день находится на работе, и поэтому, да, получается всё на мне. Я, действительно, всегда вот в этом состоянии, что я всегда на посту, а, что постоянно что-то может случиться. Да, но знаешь, вот я поняла, откуда у меня вот это желание полной расслабленности. Наверно от того, что вот есть соцсети, и там есть вот эти мамы, которые всё делают налегке. Они родили, и в первый же день у них всё, там, классно. Вот, у, да, из-за этого у меня возникает такое состояние, что у меня должно быть всё по-другому.
Так. Понимаю. Мгм, да, я понимаю, а, слышу, какое вот у тебя это такое, м, глубокое и такое постоянное напряжение. Вот, то есть, это на самом деле очень знакомое, а, чувство многим родителям маленьких детей. Э, вот, то есть, э, и, м, дело даже не в том, что там, а, ты какая-то неорганизованная, да. Это т жизнь, э, вот, с годовалым ребёнком. Вот, э, поэтому, э, ну, конечно, это изматывает, да, так же как вот и физическая работа. А вот это чувство, да, там, как бы быть на страже
Точно, да.
и, а, у утомительно тоже как бы сравнивать себя, а, если н ты видишь, там, в соцсетях, а что тебе кажется, что у остальных как-то это легче всё проходит вот, а. М, конечно возникает такое, а, чувство, да, н несправедливости или думаешь: а почему у меня не так? А, скажи, пожалуйста, м, какие с а, моменты дня самые тяжёлые, там, например, утро, вечер, вот, или укладка, еда, прогулка?
М, знаешь, на самом деле, наверно, для меня самое тяжёлое, это утро, потому что бывает, что я могу не выспаться. Да, и утром столько помимо этого напряжения, усталости, хочется поскорее добежать, а, до кофемашины, выпить кофе. Но иногда кофе тоже не сильно помогает. Вот и, да, вот, наверно, утро самое тяжёлое время, ну, и остальные получаются тоже не очень лёгкие, да, потому что есть всё время вот это ощущение, м, напряжения.
Так. Конечно, да. То есть, э, э, утром, когда ребёнок просыпается и тело хочет, может быть, спать, да, а ум, он уже полон задач, и вот это вот напряжение, оно давит, а. М, и, а, а скажи, пожалуйста, вот, ам, что для тебя было бы каким-то вот настоящим расслаблением утром, если бы можно было бы это организовать?
Да, точно. Да, хороший вопрос, кстати. А, раньше для меня утром, <chuckles> на самом деле, расслаблением было проснуться без будильника, да, когда когда тебе никто не будет. А, и поваляться ещё в кровати минут 5 хотя бы, потянуться, потом спокойно пойти принять душ, потом пойти пить кофе, неспешно позавтракать. Но знаешь, да, вот это было бы идеальное утро, когда никуда не надо торопиться. От, но сейчас, конечно, такой возможности нет.
Да. Мгм, да, я понимаю тебя, а а, вот что, м, в жизни, она меняется, конечно. Вот, и чувствую, как вот сильно тебе этого не хватает, э, спокойно проснуться, побыть вот немного на наедине с собой. Это такое ощущение свободы и собственного ритма, оно, м, на самом деле важно для восстановления энергии. А, ну, э, может быть, э, можно рассмотреть вот такие несколько идей, чтобы приблизиться как-то к этому сейчас. То есть, э, попробовать, э, м, например, 1 вариант: э, такие вот, а, мини-островки для себя сделать утром, да. Тоже, даже если ребёнок просыпается рано, попробовать вот выделить себе 5, там, м, 10 минут до того, как он встанет, а, и можно поставить на паузу как бы всё остальное. Приготовить там кофе или чай, пройтись по дому, вот принять этот душ, то есть, э, н некоторые мамы так делают, и вот даже такая маленькая стабильная пауза, оно даёт вот ощущение контроля, что ли, или спокойствия.
Да, да, так и есть. Так. Да, здорово. М, согласна.
Что ты думаешь насчёт такой мысли?
Но знаешь, хорошая мысль, потому что да, конечно, я могу проснуться раньше ребёнка и, а, за заняться какими-то делами, которые действительно меня заземляют, которые мне нравятся. От, это, в принципе, не проблема, потому что я знаю, во сколько он примерно проснётся. И знаешь, вот сейчас я понимаю, что ради того, чтобы вот почувствовать вот это спокойное утро, которое для меня так важно, я могу пожертвовать вполне себе, знаешь, 20 минутами своего сна. А, да, и встать раньше, приготовить кофе и спокойно в тишине вообще посидеть, там почитать книгу. Это было бы супер. Да, и ты ещё спрашивала, какие ещё способы могут мне помочь. Знаешь, вот если б я могла в течение дня там заниматься каким-то коротким спортом, там типа 15 минут, да. А если б я могла прогуляться, вот это тоже было бы, знаешь, таким, м, спасением и возможностью расслабиться, а, в этой ежедневной рутине. Ну, от, и я думаю, что, может быть, меня у меня получится договориться со своим мужем, да, как ты говорила. Потому что всё-таки он приходит поздно, да, но не очень поздно. Ему, м можно пойти прогуляться, да, хотя бы даже 10 минут. Но это уже очень сильно повлияет на моё состояние. Так что да, спасибо за вот такие рекомендации.
Так. Хорошо. Ну да. Мгм, да, ты знаешь, вот эти вот какие-то маленькие привычки возвращения контроля какого-то, да. То есть, а, начинать, там, день вот, э, с какого-то маленького с действия только для себя, да. Там, м, какой-то вот, э, глоток кофе, вот эту вот музыку какую-то, может быть, включить, да. И, а, опять же, да, выделить, попробовать для себя. А, это может быть небольшое время, то есть, э, 15 минут, но со временем мозг это тоже свяжет с, вот, с ощущением спокойствия, да, даже если день насыщен. Вот, поэтому такие и даже мини-тренировки, вот, в окна между делами, вот это тоже, как бы, м, ну, попробовать можно интегрировать в повседневные дела. И, скорее всего, а, тебе это очень хорошо откликнется, и ты почувствуешь, э, какой-то, э, вот, э, контроль, ам, м, и расслабление.
Точно, да. Наверняка, да. Да, знаешь, на самом деле, я очень рада, что мы с тобой обсудили этот вопрос. А, и я все твои советы обязательно применю. И я уверена, что, да, вот эти маленькие островки в течение дня, они мне помогут как-то наладить моё состояние. Быть уже не такой напряжённой, не такой уставшей, да, потому что я вот от этого состояния устала. И, конечно, буду просить мужа тоже мне, а, помогать. Так что благодарю тебя за то, что обсудила и дала такие классные советы.
Да, я надеюсь, тебе стало, а, э, немного легче, и рада была тебе помочь.